Oye, pues me gustaría ver si me puedes ayudar con algunos tips para, pues, ay, no sentirme tan presionada para comer así demasiado cuando salgo con, pues con otras personas, sobre todo o sea, mira, te explico. Me pasa, eh, con la familia, eh, y ve, o sea, las tías, este sí, sobre las tías, ¿no?, que son como mis abuelitas, pero así, las tías, los primos, eh, y en cuestiones también del trabajo, ¿no?, porque, eh bueno, yo antes, o sea, sí era así como de atascarme muchísimo de de comida pero, pues obviamente, pues no me o sea, me daba cuenta que no me daba me hacía bien, porque siempre me sentía con pesadez, eh, tenía colitis, o sea, tuve que cambiar, eh, pues ciertos hábitos que tenía para pues para no sentirme así como que, pues te digo así pesada y con esa colitis, entonces, una de las cosas fue identificar cuando ya me siento satisfecha y ahí parar y ya deja o sea, como pues ya terminar ahí la comida y ya está, ¿no?, pero la verdad siento que, eh, la presión social, o sea, al menos donde yo estoy, es como que tienes que comer mucho en, pues como en cuestión de agradecimiento de por la comida, de que estás contento, y también, eh, hay mucho de esta parte de que yo soy así, eh, delgada, pero ya esa así es como mi fisionomía desde que estoy pequeña, <sniffs> pero aquí también se tiene mucho eso de que si estás flaco o delgado, pues está desnutrido, ¿no?, y que tienes que comer, pues como si no hubiera mañana, entonces, pues me pasa muy seguido que cuando te digo, salgo con la familia o a veces que hay comidas del trabajo y eso, siempre está esa cosa de: "Ay, ¿por qué no comes más? Es que, ¿por qué no te este no te gustó?", este, mm, "¿Estás a dieta?", y yo: "Es que no es que estoy a dieta", bueno, cosas de esas y ya no sé cómo hacerle como para cortarle, pues sin ser grosera, ¿no?
Eh, sí. Ajá. Ujú. <laughs> Sí, claro, es Bueno, lo que pasa es que, ay, a veces, eh, me gustaría preguntarte si en tu país la cultura de la comida es, eh, predominante, ¿no?, porque luego habemos, eh, lugares, países, estados, donde el nos ergullecemos, nos enorgullecemos tantos de nuestros platillos que, pues, es casi, como bien mencionas, una ofensa el no disfrutarlo, y el no comer más, eh, significa que no lo estamos disfrutando. No sé si es el caso.
Ujú. Totalmente, le yo soy así. Yo soy de México, entonces, obviamente, en México, eh, siempre está esta cuestión de o sea, d el amor se demuestra con la comida, ¿no? Entonces, este, lo cual sí, est o sea, está superbién y no es que no disfrute la comida, simplemente de que, pues no me hace bien el comer en exceso, ¿no?, entonces, em, entiendo esa parte de que digo: "Ay, cambiarlos, pues va a ser difícil", pero no sé cómo hacerle, porque, claro, a mí no me gusta O sea, he llegado a hacer de de comer de más y luego estar en la noche que, pues ya no puedo dormir, que me tengo que tomar antiácidos, o sea, n ni descanso ni nada, pues por darles gusto a ellos, este, mm, y pues a mí no me hace bien. Y te digo, además no es que no me guste, eh, simplemente es de que, pues cada cuerpo es diferente y pues yo como hasta, pues donde me siento satisfecha y ya está, porque realmente me hace mal comer de más.
Claro. <laughs> Sí, claro, claro. Ahora, pregunta, eh, ¿esto te pasa, eh, a c con tu familia, eh, con amigos?, eh, ¿tienes oportunidad de tú tomar el el el plato y servirte o ya te lo entregan? ¿Cómo, mm, es más o menos esta dinámica?
Sí. Mm, bueno, cuando es así reuniones familiares, la verdad es que, casi siempre, eh, te sirven y siempre es esta cuestión como de repetir el plato, ¿no?, porque es como que si acabas antes, que a lo mejor, ahí también está el error que, pues, acabo antes la comida, es como de: "A, no, te servimos así más para que te llenes", ¿no?, y tú: "No, ya estoy bien", dice: "No, no, no, come más, come más", ¿no? Entonces como que digo así de: "Ah", eso me pasa con la familia y en el trabajo, pues, más que nada es, o sea, hay veces porque, eh, hacemos así las o sea, que son reuniones de, n no de trabajo, pero así como que que hacen en el trabajo como para que socialicemos más. Y, pues, a veces, eso yo n no como así en la misma cantidad que, pues, muchos que ya están bien grandotes o son hombres, o sea, también, o sea, que son diferentes, ¿no?, en cuerpo y todo. Y ahí me empiezan a decir: "Ay, no, es que seguro estás en dieta, pero es que si no estás gorda, ¿para qué te cuidas?" Y yo: "Es que no es dieta, es que, pues, no voy a comer no puedo comer como tú". Pero a ver, se me hace pesado estar explicando estas cosas, porque, te digo, o sea, ya a mí ya se me hace hasta molesto, pero l ya después de pasar esas noches, que digo, por darle gusto a otras personas, pues, yo estarla pasando mal en la noche, pues pues, no, o sea, tampoco ya no quiero hacer eso, ¿sabes?
Ajá. <laughs> <laughs> Claro. Estar explicando, claro. Sí, sí, claro, en entrar en una dinámica de ese tipo es complicada, porque nos afecta física y también emocionalmente, am, como bien mencionas, el est el entrar en este círculo vicioso de estar explicando, eh, no mi motivación, sino mi actuar, pues, no es agradable, ¿no? Entonces, eh, me gustaría hacerte una última pregunta. <giggles>
Ujú. Ujú. Claro.
Em, ¿dónde te sientes más presionada, con tu familia o con o, bueno, ya sea con amigos o compañeros de trabajo?
A ver, yo creo que es más con mi familia, porque, eh, sí es como te digo, eso de: "Come más", este, y usan mucho la parte de la manipulación emocional, ¿sabes? Un poco como esa parte de: "Ay, no te gustó. No te gusta cómo cocina tu tía", este eh, no sé, o sea, como que juegan esa parte de los sentimientos y y pues yo me o sea, eso para mí es como que me meten esa presión, porque obviamente no quiero que se sientan mal y tampoco es el caso de que esté despreciando su comida, simplemente de que pues, no como la cantidad que ellos comen. Y que al contrario, me gusta disfrutarla en esa cantidad, porque después, si como más, es como que ya no la estoy disfrutando, ¿sabes? Entonces ya le quita lo rico que que yo estaba comiendo.
<laughs> No, sis Así es. Sí, sí, sí, inclu e eso es supercomprensible, em, bueno, pues me gustaría ha hacerte varios comentarios. Primero, eh, me alegra que digas que es con tu familia con quien sientes esta presión eh, porque t siempre, pues, sí nos va Con los compañeros, con los amigos, sí nos va a afectar la manera en la que nos ven y lo que piensan de nosotros. P pero creo que tiende más a esta cuestión de tener que explicarte, y no a la emoción que la comida y el sentido que tiene la comida, eh, con estas personas, ¿no?, eh, porque con nuestra familia, pues, sí es un lazo, un vínculo emocional. <laughs> Es más, me gustaría, eh, preguntártelo así de esa manera, eh, ¿tienes un lazo con la comida de de tu mamá? Yo creo que todos, pero me gustaría preguntártelo así, ¿cómo la asocias e ese ese amor que se tiene en familia con la comida con tu mamá?, por ejemplo.
Ujú. Ya. <inhales> Bueno es que está totalmente ligado, porque, sobre todo cuando ya no vives, pues, cerca de tu familia, pues obviamente cuando los visitas y todo, es como de hacer la comilona, ¿no?, entonces, este, es la forma en la que totalmente se demuestra, este, amor en mi familia, y lo cual yo valoro mucho, pero te lo juro que, lo o sea, lo he intentado de comer más y eso, pero ya como he tenido también problemas de gastritis, o sea, he tenido problemas antes, así como gastrointestinales, pues sí trato de cuidarme, pues para no enfermarme más que nada porque ya, este pues sí, o sea, antes le daba mucho, te digo a a comer así en demasía, que mucho picante, grasas y todo, y pues antes aguantaba, pero aún así me pues he tenido que ir con gastroenterólogos, este, estar con dieta blanda, eh, meses y bueno, tomarme ya pastillas muy así fuertes, entonces, por eso es que también yo, pues trato de cuidarme más en ese aspecto, porque es más que nada como una cuestión de pues ya no querer recaer en cuestiones de salud, ¿sabes?
Mm, claro. Sigue. A parte. Sí. Sí. No, no, no, no, para nada, y y mira qué sensible. Bueno, pues, sí, pues, mucho amor, pero también hay que tener amor propio, y en ese va mi comentario, mm, eh eh, en esta cuestión de cuidarte, sobre todo, am, con los amigos, eh, creo que ah, está muy bien poner límites e inclusive para la cuestión de las explicaciones, pues, no creo que sea necesario el darlas tan puntualmente si si lo podemos poner de alguna manera. No sé, te recomendaría, eh, que, pues, como decimos en la jerga, este, coloquial, pues, dar el avión, así tal cual, digo, si si un compañero, eh, es incisivo a decir: "No, pues, eh, uy, qué la dieta, qué bárbara". Pues, yo creo que ahí sería un una sonrisa que y y la cortesía que nunca compromete, y algún día salvará el mundo. <laughs> Este, no, ah, p sí, ahí ahí andamos, ¿no?, de tratando de cuidarnos. Y un comentario corto, sin compromiso, una sonrisa amable, y se acabó, ¿no? No no va no dar pie a ningún otro comentario, creo que sería lo más sencillo. Claro que es incómodo, eh, llegar a un punto en el que lo entiendan, porque luego somos inteligentes, somos personas que socialmente entendemos cuando ya no es agradable, ¿no? <clears throat> Y claro y el punto complicado, pues, es la familia, porque, pues, cuando vas de visita, como bien mencionas, hasta tu platillo favorito te hacen, ¿no?, y te quisiera que te acabes la olla si es posible, porque es la medida del amor. <laughs>
Ujú. <laughs> Sí. Mm. <chuckles> Sí, claro. Mm. Claro. Ujú. Sí. <chuckles> Sí. Total.
Entonces, eh, pues, ahí sí con la familia creo que aplicar alguna estrategia, tomar un plato pequeño, <chuckles> hacer que dure, y si te ofrenten y si ofrecen un segundo platillo, pues, ya, yo me lo sirvo, ¿no? El, eh, porque, pues, también pasa el decir, mm, tu mamá va a querer servirte en el plato de 20 centímetros de ancho y te va a poner mucho de todo, ¿no? Entonces, pues, por eso también preguntaba ahora y te permiten servirte, porque creo que allí podrías, eh, ver un una oportunidad para servirte una cantidad que tú toleres o que no te vaya a causar un daño, no sé qué te parece, ahí están esas 2 pequeñas recomendaciones que igual y puedan hacer alguna diferencia.
Ujú, sí. Ajá. Ujú. Pues, la verdad me gusta, porque no es entrar en conflicto, sino es un poquito como surfear con la situación y creo que a las 2 se pueden aplicar, ¿no? Y en vez de estar ahí explicando, y eso es como tú dijiste, o sea, llevar la corriente y y ya, o sea, mm, yo lo veo así superbién, es una buena filosofía. La verdad, es que te agradezco muchísimo que me hayas dado estas, eh, recomendaciones, que así son muy relajadas, así que me encanta, de verdad. Muchas gracias.
Ah, sí. <giggles> <laughs> Órale, cuídate mucho y gracias por compartir, espero que nos encontremos de nuevo por aquí.